Pues, te cuento que estoy un poquito triste, y la verdad es que también, pues, muy nostálgica, melancólica, porque terminé una relación, ya teníamos 3 años y medio de novios, y justamente fue difícil. Fíjate que, o sea, al principio yo sí pensé que nos íbamos a casar luego, luego y así, pero como que no sé, como que a él no se le veían como, las ganas de casarnos, o sea, él me decía: "yo quiero ir a vivirme contigo" y, o sea, así estamos bien, pero me acuerdo que yo le dije: "la verdad es que yo no voy a vivir contigo hasta que me des anillo, me propongas matrimonio", y él me dijo: "sí, algún día lo voy a hacer". Entonces o sea, imagínate que yo ya había salido de la universidad, yo estaba como, bueno, me ofrecieron un trabajo en otra ciudad, y justamente me quedé en mi lugar, o sea, en donde estaba junto con él, por él. O sea, literal fue como que dije: "bueno, voy a ver qué onda con este muchacho", voy a ver si, pues, si nos vamos a casar, si no, y si no, pues, voy a pues, voy a rechazar la oferta para quedarme con él, pero si él no me dice nada, pues, me voy a ir, porque tampoco, pues no puedo estar así como viendo qué onda, y pues podemos tener hasta una relación a la distancia, cosa que, pues, no funcionó porque justamente me fui y terminamos.
Okey. Okey, oye, eh, me gustaría profundizar un poco más en lo que me acabas de contar. Me dijiste que tienes una relación, tuviste una relación de 3 meses de 3 años y medio. Eh, ¿hace cuánto terminó esta relación? Y tampoco mm, ¿viviste con esta persona? Esta parte no me quedó muy clara.
Así. No, no vivimos todavía juntos. Fíjate que él sí quería que viviéramos juntos, pero yo seguía viviendo en un departamento con mis roomies, entonces yo le dije: "El día que tú me propongas matrimonio, o sea, como para que sea más formal a ese momento, ahora sí, pues ya podemos vivir juntos, porque sé que ya estamos comprometidos y que sé que luego nos vamos a casar". Pero él me daba largas y largas, así que, pues le dije: "Bueno, está bien, o sea, tú piénsalo cuando tú te sientas listo, yo tampoco no te quiero presionar". Y, pues, ya, la verdad es que te digo que tomé el empleo y, pues, me fui. La verdad es que empezamos con conflictos y ya después, pues, terminamos.
Okey. Okey, di di disculpa, ¿hace cuánto tiempo pasó esto?
Hace bien poquito, hace apenas tres meses.
Okey, duraron 3 años y medio, y eso sucedió hace 3 meses. Oye, ¿y sigues en contacto con él? ¿Cómo ha sido la ruptura? Eh, ¿se siguen hablando?
De repente, él sí me habla, a veces, también, yo le hablo. La verdad es que, cuando terminamos, yo sí hice como, bueno, quise hacer como contacto cero, eh, yo sí lo quité de mis redes sociales, eh, quité nuestras fotos, porque, literal, él fue el que terminó la relación. Entonces, yo dije: "¿Para qué estoy con una persona que, una, no puede estar la relación a distancia, y dos, tampoco no quiere un compromiso?", ¿sabes?, o sea o sea, solo quiere que vivamos juntos, pero no quiere un compromiso, así que, pues, no. Yo tomé el trabajo, me fui. Entonces, ahorita ya es como: "Hay que regresar, que mira, que te extraño, que ahora sí voy a hacer las cosas bien". Hasta su familia le decía: "Pues ya, o sea, ya cásense, ya tienen casi 4 años". Pero él, pues, no, como que todavía tenía miedo, o no sé.
Claro. Okey. Sí, claro, bueno, es una decisión muy importante para la vida de cualquiera y y también, eh, es difícil, ¿no?, conciliar esto. Oye, cuéntame un poco más acerca de tu estado anímico, en este momento, ¿cómo te has sentido tras la tras la ruptura, cómo te sentiste?,eh, ¿tú llegaste a ver, pues, quizá, no sé, indicios de que iba a terminar? ¿Cuál fue tu reacción?
Pues, fíjate que no, eh, o sea, todo estaba superbién, o sea, yo juraba que todo estaba superbién, de hecho, cuando yo me mudé, él, pues, me iba a visitar y todo, o sea, se quedaba en el departamento conmigo y así. Entonces, la verdad es que yo pensé que todo iba bien, hasta que un día, pues, sí me dijo así, de que lo noté raro, y le dije: "¿Qué tienes?". Y me dice: "No, pues, la verdad es que siento que, pues, esto ya no está funcionando, que tú estás lejos, que yo estoy acá, que, pues, todavía te queda un montón, por el contrato que firmaste, y así". Y le dije: "Pues, es que también, o sea, tú no me decías nada, o sea, yo te di la opción", y hasta le dije: "Voy a o sea, puedo renunciar a esto, por ti", pero él así como que: "No, no, no, tú sigue tus sueños", literal, fue lo que me dijo, "O sea, no te preocupes por mí, tú sigue tus sueños, y ojalá que el tiempo y el destino nos una de nuevo", o sea, ¿tú crees que eso es una respuesta concreta y buena? Le dije: "Ay, ni que tuvieras 11 años o 15 o sea, tienes 30 años, dime, o sea, algo, pues, algo coherente, ¿no?". Y entonces, o sea, de que: "No, está bien, no te preocupes por mí, que ojalá que algún día nos volvamos a ver". Y le dije: "Bueno, está bien, si tú quieres dejarlo al destino, te entiendo, pero, pues, qué tristeza, ¿no? O sea, que pienses de esa manera".
Claro. Okey. Sí. Sí, claro. Puede ser, eh pues, complicado tomar una decisión así. Y también, eh, pues, no quizá no tomaba en cuenta, cómo te sentías tú. En ese sentido, em, ¿tú tienes como el apoyo de tus amigos, tu familia? Incluso, no sé si has recurrido, o hayas pensado en acercarte a un profesional de la salud. Cuéntame un poco más.
Pues sí, fíjate que sí tengo apoyo de mis amigas, la verdad es que se han portado incondicionales conmigo. La verdad es que sí estoy, pues, bastante triste. Me pegó mucho, ¿eh? Porque, pues, obviamente, estás acostumbrada a un ritmo de vida con tu pareja. Eh, no sé, de repente era como que iba a fiestas, y yo, o sea, iba sola, y decía: "Ay, o sea, ahorita estuviera con él". O sea, justo ahorita, de qué tiempo ya de Navidad, y así. Ay, pues, a mí me encanta la Navidad. Y ahorita, pues, he sentido super diferente. Todavía tengo tías, que me dicen: "Ay, va a venir a la Navidad", y yo: "No, es que ya terminamos. '¿En serio?'" Y ya te empiezan como a cuestionar. Hasta eso, mi familia, pues sí, o sea, respeta mi decisión
Okey. Sí.
y no me fuerzan para decirles nada, hasta que yo me sienta lista para contarles. Pero tampoco lo del profesional de la salud, ¿eh? O sea, eso, mm, no lo había pensado, pero siento que sí será una buena opción.
Okey. Sí, puede ser complicado, pues, platicar con las personas. Sobre todo, qué bueno que tienes este grupo de amigas, que te ha apoyado, y tu familia, que también te respalda, aunque es un poquito también complicado, ¿no?, abrirse de repente con la familia. Aunque son pues, lazos familiares, no quiere decir que siempre haya la confianza. Y en ese sentido, ¿cómo te has sentido tú? ¿Has sentido que que este apoyo, pues, te ha ayudado a sobrepasar esta esta situación?, a llevarla de una forma más amena, más tranquila. Aunque yo entiendo, que bueno, es una situación, que que después de 3 años y medio, pues, no es fácil, ¿no? Pero, ¿crees tú que el apoyo incondicional de tus amigos y tu familia te te ayuda para poder, em, sobrellevar esta situación?
Así es. Pues, fíjate que, creo que sí, yo creo que me estuviera volviendo loca si no los tuviera a ellas, porque sí es como que me quieren llevar al cine, ya vamos a comer, vamos a cenar, o sea, como que sí tratan de estar como al, o sea, como conmigo, de que no me sienta sola, porque de repente es como, pues no sé, llegan estos ratos de tristeza y melancolía que digo, ay, o sea, ahorita estuviera con él, eh, no sé, haciendo cualquier cosa, pero pues no, entonces le hablo a mis amigas de que oigan quieren venir a mi casa o quieren tomarse, no sé, vino tinto, o hasta ver películas, o sea, cualquier cosa. Claro, siempre me dicen que sí.
Claro. Qué bueno que tengas este grupo de amigas, como tu familia, que te puedan apoyar para poder sobrepasar esta esta difícil situación que, pues, es complicada para cualquiera, ¿no? Mira, en ese sentido, a mí lo que me gustaría, pues, recomendarte sería que mantengas todavía el contacto con tus amigas, eh, con tu familia, que puedas hablar con ellas en el momento en el que tú te sientas cómoda. Pero sí es muy importante como mostrar, eh, platicar con alguien de confianza cómo es que nos sentimos, porque eso a veces, eh, aunque no sea como no recibamos un consejo tal cual, pues, hace que nos sentamos bien, ¿no? El hecho de no cargar con esta este problema solos y tan solo platicarlo resulta muy, muy positivo la mayoría de las veces, eh y también en relación a tu pareja, eh, me gustaría, pues, también que que quizá tú pudieras platicar con él acerca de de establecer los límites, ¿no? Para para la comunicación, decidir si, pues, si va a haber contacto tanto de manera virtual como física y establecer fronteras, eh, o acuerdos necesarios, pues, que hagan que tú te sientas bien, ¿no? Porque entiendo que el el hablar con una persona después de una ruptura amorosa puede ser muy complicado para ambas partes y dejar, eh, pues, lado un un vínculo que se ha construido durante tanto tiempo es muy difícil y no no todas las personas toman de la misma manera. Entonces, en ese sentido, mm, yo te sugeriría que establezcas estos límites con esta persona, pues, para que también no afecten tu tu día a día, ¿no? Finalmente, si tú crees que es necesario, si tú crees que el apoyo de tu familia y de tus amigas no está siendo suficiente, esto no quiere decir que, pues, no seas como, eh, lo suficientemente, mm, digamos, apta para para sobrepasar esta esta situación, sino que hay veces que también necesitamos, eh, pues una una ayuda profesional, ¿no? Obviamente esto queda a reserva de, pues de tu decisión, de cómo te sientes tú, de cómo estás afrontando el problema, pero si en algún momento tú decides que esta situación te está sobrepasando, pues existen los profesionales de de la salud que se pueden encargar justamente de ayudarte, ¿no? Porque hay incluso profesionales que están, eh, especializados en las rupturas, no solo amo e amorosas, sino también más bien los vínculos, ¿no? Incluso con las personas que llegan a fallecer, ese tipo de cosas. Y bueno, esto esta, eh, idea, perspectiva de opinión de de los profesionales te puede también ayudar a a aclarar más, em, pues qué es lo que quieres, cómo puedes sobrellevar esta situación y hacia dónde vas, ¿no? En esta vida.
Es cierto. Okey, sí. Tienes razón. Okey. Así es, fíjate que, lo que todo lo que me dijiste, la verdad es que sí, o sea, tiene bastante impacto, sobre todo, pues, o sea, como mantenerme todavía en contacto con, pues, mi familia y mis amigas como contacto súper cerca, porque sí, o sea, las extraño y de repente, pues, no sé, o sea, con con este ex novio que te digo, la verdad es que todavía, pues sí, obviamente lo quiero, pero a veces como que digo: "Bueno ya, mejor lo voy a dejar así", porque no, no quiero como que me esté afectando también mi ánimo. Entonces es algo raro, o sea, cómo se siente, pero yo creo que la mejor opción es así como dejarlo, pues, ya por la paz y empezar a ir con un psicólogo, así como lo mencionaste, porque tampoco no es como que puedas llevar todo tú sola, entonces, es difícil, de repente, así como lo dijiste, o sea, los duelos, eh, enfrentarlos tú sola con la compa o sea, con un acompañamiento estaría mucho mejor. Pero, oye, te doy las gracias por escucharme, de verdad, necesitaba como este desahogo que, pues, me estaba doliendo mucho y también estos grandiosos consejos que me diste, me van a servir muchísimo.
Claro. Si, claro. Al contrario, y de verdad espero que puedas sentirte mejor y te deseo mucha suerte.